Uyku düzenini iyileştirmek için neler yapıyorsun? Pratik tavsiyeler verebilir misin?
Ya, aslında özellikle ben, böyle, eee, hem bölümümden kaynaklı hem, böyle, öğrenci olmamdan kaynaklı aktif olarak, sürekli bilgisayar ekranına maruz kalan biriyim. Eee, ve ben özellikle yatmadan, eee, ya yarım saat, 1 saat önce elimden geldiğince 1 saat olmasına özen gösteriyorum ama, eee, bazen yarım saat de olduğu oluyor. Yani o mavi ekrandan uzak kalmaya çok çalışıyorum ve buna, eee, özen gösteriyorum. Çünkü u uykuya dalmamı çok daha kolaylaştırıyor mavi ekrandan uzak kalmak diyebilirim. Yani ilk öncelikle bunu değiştirdim ben.
Hı hı. A! Hı hı. Hı hı. Hı hı. Peki, ben şunu merak ettim. Aslında, hani, birçok insan bu sosyal medya platformlarına ve o kaydırmalı ve, işte, o algoritmaya göre şekillenen, emm <tsk> sosyal medya platformlarında s gece yatmadan önce çok fazla vakit geçiriyor. Sende önceden durum böyle miydi yoksa sadece, hani, o mavi ekranla ilişkin bilgisayar kaynaklı mıydı?
Tabii. Evet. Ya, şöyle, aslında böyle bir durum da vardı. Ben de mesela, eee, bazen telefonda, işte, video kaydırıp sonra uyumaya çalışan ama uyuyamayan taraftaydım. Zaten ben bunun böyle farkına vardıktan sonra, eee, bunu tamamen değiştirdim. Çünkü onun öncesinde benim, eee, hep, böyle, yaptığım bir şey vardı. Ben, eee, gün içinde yoğun olduğum için yatmadan önce hep kitap okumaya çalışıyordum ve, eee, hayatımın her evresinde bu vardı ama sonra ben bunu bir aralar bir bozdum ve, eee, sürekli uyuyamamaktan şikâyet ediyordum. Hemen, ya, kafamı koyduğum gibi yatamamaktan şikâyet ettiğim noktada neyi değiştirdiğimi fark ettim. Ve aslında kitap okumak yerine video kaydırdığımın bilincine vardığında, anladım ki bu gerçekten iyi gelmiyor bana. Zaten sonra bununla ilgili araştırmalar da yaptım ki gerçekten iyi gelmediğini de öğren
I hı. A. Çok güzel ol Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Peki, yani, bu aşamada şunu merak ettim aslında, sence, hani, sosyal medyada kaydırmanın, emm, uykuya nasıl bir negatif etkisi var? Yani, bu aslında herkesin bir bakıma çok muzdarip olduğu bir konu. Birçok insan neredeyse, hani, bağımlılık düzeyinde sosyal medya kullanıyor. Ama aslında bir bakıma da herkes şikâyet ediyor bundan, beni uyutmuyor diyor. Neden insanlar bunu yapmaya devam ediyor? Bu neden bir alışkanlık olarak var Ve neden bu uykuyu aslında engelleyen bir faktör olarak duruyor?
Hı hı. Evet. Hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Ya, şöyle aslında, başta da zaten o uykuya engel olma mavi ekrandan kaynaklı da oluyor. Yani o sonuçta, eee, aktif olarak bir yorgunluğa sebep olsa dahi, eee, yani o zihnin, eee, süre zihin arka planda sürekli çalışmaya devam ediyor ve o kısım mesela sos
Tamam. Peki, gördüğü şeyleri mi düşünüyor aslında orada?
Tabii ki. Tabii ki zaten o sosyal medyadaki sürekli kaydırılan o kısa videolar, eee, aktif olarak, ya, beyne mesela çok fazla, eee, bir bilgi akışı gerçekleşiyor ve yani, eee, her bir video, yani, maksimum mesela 1 dakika oluyorsa diyelim, eee, yani belki 10 dakika, 1 saat içerisinde yüzlerce video kaydırılabiliyor ve beyin onların hepsini aktif olarak işlemeye çalışıyor. Ama bu süreçte onları işleyeme işleyemediği için hepsini, eee, o uykuya dalma süreci de yavaşlıyor. Çünkü beyin, eee, hangi birini yapabilsin? Yani uyumaya mı çalışsın yoksa o videoları mı işlesin?
Hı hı. Çok doğru. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Yani, aslında, kısa süre içerisinde çok fazla bilgi alıyor ve bunları işleyemiyor ve aslında beyin birazcık uyku moduna girmekte zorlanıyor bunları, eee, bu alışkanlıktan sonra diyorsun. Tamam, aslında, güzel bir mesafe koymuşsun arana bu sosyal medya platformlarıyla ve mavi ışıkla. Onları yapmıyorsun. Şu anda kitap okumaya geri mi döndün yoksa başka alışkanlıklar mı koydun yerine?
Aynen öyle. Hı hı. Evet. Eee, aslında, kitap okumaya geri döndüm. Çünkü, ııı, gün içinde artık fırsat bulamadığım bir noktadayım. Ya, normalde ben, eee, böyle, asıl bu sürece geçtiğimde akşamları, böyle, video kaydırmayı geçtiğim süreçte, eee, ben toplu taşımayı çok fazla kullanıyordum ve o yüzden de kitabımı gün içinde okuyordum ve akşam da diyordum ki, "Bari video kaydırayım." gibi bir durum oluyordu. Evet. Ama mesela, şu an hayatımda asıl uyku düzenime de etkisi olması adına, eee, ben, eee, toplu taşıma kullanmayı bıraktım. Yürüyerek gidiyorum, mesela, gitmem gerektiği yere. Hem evet, benim için daha iyi oluyor. O sabahın ilk ışıklarında, o sessizlikte, temiz havada yürümek hoşuma gidiyor ve aynı zamanda, eee, gün içinde kitap okumadığım için akşam yatmadan önce kesinlikle kitap okumak istiyorum ve aslında o düzenime geri döndüğüm için şu an bir video kaydırma ihtiyacı da hissetmiyorum.
Çok güzel. Hı hı. I hı. A! Tamam. A! Çok güzel. I hı. Hı hı. Hı hı. Harika, aslında bir taşla iki kuş vurmuşsun. Çünkü daha çok hareket ediyorsun ve, emm, aslında akşamları da anladığım kadarıyla kendine çok da bir bahane bulmadan o kitabı okuyorsun ve aslında biraz da anladığım kadarıyla kitap okumayı zaten seviyorsun. Ve geri dönmek istediğin bir alışkanlık olduğu için de biraz daha, e, sosyal medyada kaydırmak ya, kıyasla biraz daha ruhunu doyuran bir aktivite yapıyorsun. Eee, harika aslında. Peki, bu yürüyüşlerin gerçekten uyku ü üzerindeki etkisini hissedebiliyor musun? Çünkü aslında insanın o vücudunun günlük olarak belli hareket s seviyesine ulaşması tabii ki uykuyu çok daha kolaylaştıran ve aslında bir bakıma da uykunun kalitesini çok arttıran bir şey. Sen bunu, böyle, gündelik olarak yaptığın için, eee, bu etkiyi net bir şekilde görebildiğini söyler misin?
Kesinlikle. Aynen. Evet. Hı hı. Evet. Hıı. Evet. Hı hı. Ya aslında kesinlikle söyleyebilirim. Çünkü, eee, şöyle bir şey. Ben zaten çocukluğumdan beri, eee, aktif olarak spor yapan biriydim. Ama, eee, şey yapamıyordum. Hayatımın yoğun olmasından kaynaklı sürekli bu, işte, spora vakit bulamıyorum. Şöyle yapamıyorum. İşte, spora gidemediğim için iş o enerjiyi atamadım. Uyuyamıyorum gibi, böyle, kendi kendime isyan ettiğim süreçler de oluyordu. Ben o noktada, yani, dedim ki hayatına neyi değiştirebilirim. Neyi, eee, değiştirdiğim noktada, eee, kendimi daha iyi hissederim dediğimde toplu taşıma kullanmayı bıraktım. Ya, burada şu an taşındığım ülke, eee, benim yaşadığım şehirde Türkiye'de yaşadığım şehre kıyasla çok daha soğuk olduğu için aslında toplu taşıma kullanıyordum. Ama onun yerine artık dedim ki, "Ya, madem bir şeye isyan ediyorsun. O zaman değiştirmen gerekiyor," dediğim noktada aslında yürümeye geçtim ve, eee, o aktif hareket etme, eee, beynimde, e, yapmam gereken bir görevi daha tamamladığımı bana hissettirdiği için de uykuya dalmam kolaylaşıyor. Çünkü yatağa yattığında, "Ya ben bugün hiç hareket etmedim." demiyorum.
Harika. Hı hı. Evet, yaygın bir durum. Harika. Hı hı. Tabii. Hı hı. A! Hı hı. Hı hı. Yani, aslında çok iradeli bir insansın, anladığım kadarıyla. Hani, bir bakıma kendine artık bahane bulmaya izin vermiyorsun. Çünkü, hani, emm, "Evet, şikâyet ediyorum demek ki bir şey yapmam gerekiyor." şeklinde çözümler buluyorsun kendine ve, hani, soğuk bir şehir olmasına rağmen bile o yürüyüşü bir şekilde gerçekleştiriyorsun günlük olarak ve bunun da aslında uyku düzenine yansıması çok doğal. Çünkü aslında haftada 5 gün tahminimce işe gidiyorsundur ve aslında olmayacak diyeyim, ımm, <tsk> hareket düzenini hayatına entegre etmiş oluyorsun önceleri olmayan bir hareket düzenini. Çok güzel aslında ve bir bakıma da aslında şunu söyledin, çok hoşuma gitti, yani, gece yatarken de aslında vicdanın biraz daha rahat uyuyorsun. O yüzden belki beyninin uykuya geçmesi çok daha kolaylaşıyor. Çünkü aslında, "Bugün ne yaptım?" diye sorduğunda, "Bugün yürüyüş yaptım, işe gittim." kendine diyebiliyorsun ve biraz daha zihnini rahatlatıyor, anladığım kadarıyla. Doğru mu anladım?
Öyle. Hıh. Evet. Evet. Hı hı. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle öyle. Yani, çünkü hem vicdanen rahatlıyorum Ve ben mesela bir de kokulara karşı çok hassas biriyim. Ya, ben, böyle, çok etkileniyorum. Ve o toplu taşımadaki kokular, eee, bazen, eee, böyle, tüm gün başımın ağrımasına dahi sebebiyet verebiliyor ve o sürekli tüm gün o baş ağrısıyla yaşamak, eee, ya, o da mesela benim uykuma etki ediyor. Ben o yüzden özellikle toplu taşıma kullanmayı bırakıp, eee, yerine yürüyüş yaptığım senaryoda, ya, gerçekten mesela o baş ağrılarımın dahi iyi geldiğini ve, eee, daha kaliteli uyuduğumu fark ediyorum mesela gün içerisinde. Akşamları mesela yattığımda o baş ağrısıyla yatmıyorum çünkü ilaç da kullanmak istemediğim bir noktada, eee, yani ne yapacağıma kararsız kalıyorum ve e en sonunda ça çareyi böyle buldum diyebilirim.
Hı hı. Ha. A! Hı hı. Hı hı. Hı hı. Çok güzel. Çok güzel. Hı hı. Çok güzel bir çözüm aslında, şimdi o zaman gün içerisinde, eee, yürüdük sonrasında, hani, <tsk> eee, mavi ekranla arana a mesafe koydun, kitabını okudun, kitabı okurken, böyle, direkt gözlerin kendiliğinden kapanır mı yoksa, "Tamam, artık kitabı bıraktım, şimdi uyuma vakti." gibi mi olur senin için? Ya da o arada yaptığın başka, böyle, o uyuduğun alana dair düzenlediğin şeyler var mı? Mesela, odanı bir havalandırır mısın yatmadan önce? Odanın sıcaklığı, soğukluğu bunlar senin için etkili faktörler midir? Veya, işte, perdeleri kimileri perdeleri, böyle, karartmalı seçer ki sabah, işte, dert olmasın. Senin, böyle, hani, uyuduğun alan nasıl olmalı, böyle, ideal düzende?
Evet. Hı hı. <chuckles> Kesinlikle. Hı hı. Ya, kesinlikle soğuk olmalı ki zaten bu bilimsel olarak da, eee, böyle olması gerekiyor. Yani, soğuk dediğim, mesela, eee, normal oda sıcaklığı 25 derece ise diyelim, eee, o oda sıcaklığının 20 derecede olması gibi bir değişim dah birkaç derecelik bir değişim dahi o uykuya dalma sürecini kolaylaştırıyor. Çünkü, eee, çok sıcak ortamlarda, aslında, eee, o kadar kolay daha kolay uykuya dalabileceğimizi düşünüyoruz ama aslında öyle olmuyor. Eee, daha soğuk odalarda, daha soğuk ortamlarda, eee, çok daha kolay bir şekilde uykuya dalıyoruz ve ben, eee, o temiz havadan da çok hoşlandığım, sevdiğim için dediğim gibi çünkü kokulara karşı, böyle, çok hassasım ve çok kolay bir şekilde başım ağrıyabiliyor. Mesela, eee, burnum tıkalı kalkabiliyorum. Bunlar bir de uyku kalitemi de etkileyen şeyler olduğu için, eee, ben kesinlikle mevsim fark etmeksizin, eee, her zaman yatmadan en az yarım saat, 1 saat önce odamı havalandırırım. Mesela, gün içinde de odamı havalandırmaya özen gösteririm, eee, ve yattığım odanın da genel olarak, mesela, ısıtıcı çalıştırıyorsam gün içerisinde ısıtıcımı biraz daha kısıp, eee, yerine daha soğuk bir odada yatmayı tercih ederim. Ve bu bana çok iyi geliyor.
Çok doğru. Hı hı. Hı hı. Hı hı. İlginç. Hı hı. Çok doğal, evet. Hı hı. Çok güzel bir alışkanlık. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Yani, aslında, kendin gözlemleyebiliyorsun bu uykunun üzerindeki etkisini havalandırmanın, harika. Peki, ben bir de şunu sormak istiyorum, yani, senin sosyal medyanın zamanında senin uykularını birazcık etkilediğini söyledin. Böyle, etkileyen kimi insan çaydan, kahveden çok etkilenir uyku kalitesi konusunda. Yani, onlardan, eee onları belli bir saatten sonra içtikten sonra, eee, aslında, uyku kalitesi çok düşer. Sen bunlarla aranda bir ilişki var mı, yani, sever misin normal şartlarda çayı, kahveyi yoksa zaten aran yok mu yoksa kendince kısıtlıyor musun?
Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. <chuckles> Hı hı. Ya, ben çay özellikle kahve içmeye bayılan bir insanım. Hatta bu yüzden, e, ya ama benim şöyle bir şeyim var. Ya, 1 yudum dahi kafein içsem o gün ya 48 saat uyumasam ben yine uyuyamam. Öyle bir vücudum var. Böyle olduğu için de ben, mesela, akşamları kahve içmek istediğim zamanlar için, eee, 2 çeşit kahve bulunduruyorum. Bir benim normal kahvem vardır, bir de kafeinsiz kahvem vardır. Evet, tabii, akşamları, böyle, hem kendimi tatmin etmek adına hem de ama uyku kalitemi de koruyabilmek adına ben genelde kafeinsiz kahve tercih ederim, eee, bu süreçte. Eee, çay içmeyi de çok
Hıı. A! Çok ilginç. Hı hı. A! Çok iyi, ya. Hı hı. A! Çok güzel. Peki aynı tadı veriyor mu senin için? Yani, kafeinsiz kahve normal kahveye kıyasla?
Yani. Ya, kısmen yani en azından tatmin ediyor diyebilirim. Ya birebir, eee, o aynı lezzeti vermese de bana onun da kalitelisini tercih ettiğimde biraz daha iyi geliyor. Ama yine kafeinsiz kahveyi de en azından uyumadan 1-1,5 saat öncesinde içmeye çalışıyorum. Çünkü dolu bir mideyle yatmak da aslında, eee, iyi bir şey değil. Eee, ben bunun da etkilerini görüyorum. Yani, e, uyumadan birkaç saat önce bir şey yediysem, uykuya dalmam da zorlaşıyor. Çünkü metabolizmam aktif olarak onu sindirmeye çalışıyor ve bu da tabii ki uyku kaliteme etki ediyor.
Hı hı. Hı hı. Çok güzel. A! A! Evet. A! Çok mantıklı. Hı hı, yani aslında belli bir saatte kafeinsiz kahve de dâhil olmak üzere aslında o o mutfakla ilişkini kesiyorsun ve tamamen aslında kendini kitabına ve sonrasında da uyumaya, eee, yönelik şekillendiriyorsun. Çok güzel. Peki o ortamda mesela senin için erken uyandığını söyledin, kaç saat uyuyorsun ve o ortamda hani böyle mesela karartmalı perde tercih eder misin sabah daha erken uyanmamak için? Nasıl bir hani uyanma düzenin var onu sormak istedim?
Evet. Öyle oluyor. Hı hı. Evet. Ya, şöyle söyleyeyim aslında ekstra, eee, karartmalı bir böyle perde alabilecek ya da takabilecek bir ortamım yok, eee, kaldığım, eee, yerden kaynaklı. O yüzden, eee, bazen böyle çok u hani uykumu ışık etkiliyorsa göz bandı tercih edebiliyorum, eee, ve özellikle yatağın da, eee, pencereye yakın bir yere konumlandırıyorum. Çünkü ben o biyolojik saatimi düzenleyebilmek için, eee, sabah kalkar kalkmaz ilk yaptığım şey alarmı kapatmak sonrasında, eee, perdeyi açmak oluyor. Çünkü, ooo, göze güneş ışığı, o ışığın hani, havanın aydınlık olduğu, gördüğünde göz, eee, biyolojik saatiyle ona göre düzenliyor ve aslında, eee, vücutta da artık hani, tamam sabah oldu artık kalkabilirsin mesajını beyine iletiyor. O yüzden ben, eee, sabah ilk yaptığım şey kesinlikle, eee, alarmı kapattıktan sonra perdeyi açıp o güneş ışığına maruz kalmak oluyor.
Hı hı. Hı hı. A! Çok güzel. Hı hı mantıklı. Hı hı. Hı hı. Yani aslında vücuduna tamam artık uyandık, eee, bundan sonra güneş ışığıyla beraber hayata başlıyoruz mesajı veriyorsun bunu yaparak.
Evet. Kesinlikle öyle yapıyorum çünkü bu sayede, a eee, biyolojik saatim de düzenleniyor ve artık, mesela, o alarmları erteleme ya da zor kalkma gibi durumlar da söz konusu olmuyor benim için. Başta uygulamak biraz zor oluyor bunu ama alıştıktan sonra çok daha kolay oluyor. Hatta ben bunu başta uygulayabilmek için ilk şey yaptığım da oluyordu. Telefonu alarmı uzak, eee, telefonu, böyle, yatağımdan uzak bir yere koyup alarmı kapatmak için kalktığım da oluyordu.
Hı hı. Harika. A, mantıklı. Hı hı, yani aslında biyolojik saatini a eee, gündelik hayatına adapte ediyorsun. Ben çok keyif aldım konuşmaktan çok keyifliydi görüşmek üzere.
Kesinlikle. Benim için de öyleydi. Teşekkür ediyorum, görüşmek üzere.